أوكي.
آآ أنا بصراحة آآ هاقول لك يعني أنا لمّا قررت إن أنا أعملها يعني، آآ كنت بصراحة في اليوم ده محتارة آآ أنا مثلًا والدتي ما كانتش موجودة في البيت، وكنت محتارة أعمل إيه بالضبط آآ في ال ف أكل يعني، آآ فقُلت خلاص أنا بدل ما أعمل الفرخة بالطريقة التقليدية، خلاص أنا أجرب إن أنا أعمل صينية بطاطس بالفراخ ويمكن تضبط، وما كانش عندي أدنى فكرة عن الطريقة بتاعتها. آآ فبصراحة دخلت على الYouTube وكنت حاسة إن أنا هافشل طبعًا لأن دي أول مرّة أنا هاعملها الطر بالطريقة دي، قُلت خلاص هاج خلّيني أجرب يعني. دخلت على الYouTube وجِبت الطريقة و وخلاص وبدأت إن أنا أنفذها يعني خطوة بخطوة، وبصراحة في الآخر طلعت يعني أحلى مما أتخيل وكُل اللي كَل منها قعد يشكَّر فيها.
إيه بقى؟ اهم. حلو. مفهوم. حلو أوي. طب قولي لي كده عملتيها إزاي، وإيه التوابل اللي أنتِ حطتيها؟ آآ الخطوات بتاعتها، يعني احكي لي <chuckles>
إمم. ماشي خلّيني أقول لك. بُص أول حاجة، أنا طبعًا باجيب فلفل وطماطم وبصل وفلفل رومي وألوان وشطة وكُل اللي موجود في التلاجة باجيبه، أحطه في الكبة. باعصر عليه لمونة، بابدأ إن أنا إيه أعمله في الكبة أضربه كلّه مع بعضه كده يطلع لي في الآخر الخلطة دي، باخد الخلطة دي وباجيب الفراخ طبعًا باغسلها هي بتكون نية، باغسلها وبانقعها في ال في الخلطة دي، وطبعا لازم باحط عليها بقى الخلطة دي توابل، آآ ملح وفلفل أسمر وكمون وبابريكا والبهارات السبعة وبهارات فراخ وكُل حاجة يعني الموجود باحطه.
أوكي. ماشي. حلو.
آه آآ باحب التوابل أوي أصلًا في الأكل يعني. فبس وبابدأ إن أنا أدعك الفراخ بيها بقى أدعك كده لحد ما الفرخة كده تاكل من التتبيلة، وأروح حاطاها في ال آمم في الصينية وأض و وأكُب عليها باقي التتبيلة بقى وأروح إيه حاطاها في الفرن.
جميل. اهم.
شوية كده شوية كده، شوية كده بابص عليها بالاقيها آه إن المَيَّة كده بقى فيها مَيَّة يعني الفراخ بتنزِّل مَيِّتها كده، باقوم طبعًا في الآخر أقوم ضايفة البطاطس، بس باحطها في الآخر خالص يعني عشان إيه هي البطاطس مش بتاخد وقت أصلًا.
ماشي.
وأقوم ضايفة مقطعة البطاطس كده وأقوم حاطاها في الفرن تكمل سِوَى. وفي الآخر طبعًا باحطها على الشواية عشان تاخد وِش. وبس.
أوكي. تمام. طب قولي لي البطاطس أنتِ بتتأكدي إزاي إن هي يعني استوِت والم المفروض إن البطاطس يعني خلّينا نقول بتاخد وقت شوية في السِوَى من ناحية ال إن هي بتعض سِنة ممكن ما تستويش في قلبها، يعني بتعملي إيه عشان البطاطس ما تاخدش وقت في السِوَى؟

آآ طبعًا البطاطس عامةً هي مش بتاخد وقت خالص، بس لازم إن إحنا نحطها صح، يعني ما نحطهاش في الأول خالص مع الفراخ فكده هتتعجن وتتهرس مش هتبقى لها لازمة، وبرضه ما نحطهاش في الآخر خالص والفراخ يعتبر استوت، ونقُول لأ خلاص كده هي لأ طبعًا، بنحطها مثلًا آخر رُبع ساعة كده والّا حاجة في الفرن، آآ وبتبدأ إن هي بقى إيه يعني يكون في مَيّة أصلًا في التوابل دي بتنزّل المَيّه، والفراخ بتنزّل مَيّه، بتبدأ إنها تستوي في المَيّه دي، لحد ما أنا في الآخر باقوم مطلّعة واحدة بادوقها آآ بالقاها استوت يعني بالقاها كويسة وطعمها حلو وكده، خلاص أنا هاطفي على الصنيّة، لو لقيت إنه لِسّه ما فيش حاجة استوت خالص باطلّعها بقى على البوتاجاز فوق وأعلّي العين واسيبها تاخد وتدّي على نَفْسها إيه، لحد ما تستوي.
ماشي. أوكي. حلو أوي. طيب احكِ لي بقى عن ردود الأفعال اللي جات لِك مع صنية البطاطس دي.
الصراحة ردود الأفعال كانت ممتازة، يعني كُل اللي كَل منها قعدوا يقولوا لي: "أنتِ نَفَسِك حلو أوي في الطبخ وطعمها حلو أوي."، وبصراحة يعني عارف إيه اللي كان مخلّي طعمها حلو أكتر، آآ ال الفلفل الرومي عشان كنت مزوّداه أوي في التتبيلة.
<chuckles> إيه؟ حلو أوي.
ف فاللي كَل بصراحة عجبته أوي وقعدوا يقولوا لي: "لازم تعمليها لنا تاني."
طيب قُولِي لي أنتِ عامةً بتحبي إنك تجرّبي وتطبخي والّا أنتِ طول ما والدتِك موجودة، ربنا يدّيها الصحة، أنتِ ما بتطبخيش؟
آآ لأ أنا فعلًا باحب أوي إن أنا أطبخ طبعًا، آآ حتى في وجود والدتي بادخل كل يوم المطبخ لازم أطبخ، آآ لأن هي هي هي نَفْسها بتقُول لي: "أنتِ لازم تتعلمي." وكده يعني، فهي بتشجّعني بصراحة وأنا بادخل باجرّب يعني، بس لو في يوم أنا ما ليش مزاج أو أنا مشغولة شوية ما خلاص مش باعمل، باسيبها هي تعمل يعني.
حلو أوي. اهم. أوكي. طيب قُولِي لي بقى أنتِ عامةً بتحبي تطبخي إيه بقى بعيدًا مثلًا عن صنيّة البطاطس يعني؟ هل بتحبي إنك تطبخي الأكل التقليدي والّا ممكن مثلًا تجرّبي أكلات غريبة مثلًا شُفتيها من على النت وكده؟